Ой, ты знаешь, вот у меня накопилось и хочу выговориться. Выговориться. Вообще, я заметила, последние несколько лет, э, у меня у меня своя семья, у меня маленькие дети, они ещё дошкольники. То, ну, есть такой период, когда нужно нужно за смотреть, за следить за их учёбой, за их развитие, за их кружками. А, у меня есть домашние дела, у меня есть, э, работа тоже на дому удалённо. То есть, э, мой, э, день он заполнен. Иногда так заполнил, что, м, ну, в на себя не хватает времени спокойно вот так вот расслабиться, потому что приходится бежать.
Так.
И, э, у меня, в принципе, м, не маленькая семья. У меня есть родственники, они рассыпаны по разным частям света. А, кто-то т у кого-то проблемы, у кого-то здоровье, кто-то стареет. А, в и вот, э, м, моя мама, она, ну, она уже достаточно такой вот, она взрослый человек, э, в солидном возрасте. Она такой человек. Она любит, а, обсуждать, э, помогать, э, напоминать, что нужно помогать. И или, может, она рассказывает детально их проблемы. Вот я иногда, ну действительно, я устаю всё это слушать, потому что я понимаю, я, в принципе, я сострадательный человек, эмпатичный, но иногда я просто, ну вот, не могу, не могу вот это всё слушать и поддерживать, и думать об этом. Ну и не могу. И вот у меня вот такая вот, ну, м, усталость, что я должна быть сильной для всех, но иногда мне не хватает, э, ну, буквально на себя время.
Так. Поняла. Поняла. Ты молодец, что решила выговориться. Иногда просто говорить о том, что вот накапливается внутри, это очень важно. Уже это огромный шаг, да. Ты понимаешь, что вот ты не одна. Ты можешь поговорить с кем-то, когда от тебя, так скажем, многое ожидают, да, когда ты стараешься держать эмоциональную устойчивость и для других, и идеи с холодной головой, а на себя у тебя времени не хватает погрузиться в свои мысли- э то действительно может быть очень тяжело. И то, что ты вот сейчас об этом говоришь, это важный и смелый момент. Поэтому я вот хочу понять тебя, что именно становится для тебя самым сложным. Давай попробуем разобраться в том, что что чтобы понять вот, да, как двигаться дальше, чтобы тебе было комфортно общаться со своими родственниками, да, са общаться с самой собой. И в целом то, что у тебя накапливается вот эта усталость, чтобы она ушла и помочь, так скажем, двигаться вперед. Вот скажи, пожалуйста, вот как, так скажем, вот, а, вот всё, что происходит, влияет на тебя, на твое настроение, на твою энергию. Можешь поделиться подробно?
Мгм. Вот я иногда у мна у меня иногда даже создается такое чувство, может быть, э, вин н лёгкой вины, или такое ощущение, что я, как будто я такой вот эгоист и живю живу в своём пузыре, что как будто только моя семья и мои дети, а до остальных мне дела нет. В принципе, ну, и меня все эти люди, меня тоже беспокоят, как это у них, но вот эмоционально, а иногда и просто физически я, а, ну ну, не могу об этом думать. Иногда у меня просто, э, голова забита, когда я делаю домашние д уроки с детьми или я планирую день. То есть вот день в этом проходит, и я так иногда чувствую, что, ну ну вообще мне не интересно иногда вот это всё слушать. И я иногда так, а, м, я сравниваю себя, свою маму: вот как она успевала это всё делать? Tо есть моя мама, она работала на полную ставку, у нее было трое трое детей, нас было 3, и, м, ну, то есть очень много обязанностей, и она еще плюс к тому, она успевала вот эти все, а, родственные дела, и с её родственники со стороны, и даже родственники со стороны моего отца. То есть она успевала и встречать, и кормить, и у нас очень много гостило людей, у нас оста останавливалось, то есть она вот это всё тянула. И вот, наскока я помню, она никогда не жаловалась. А я, мне я замечаю, мне это становится тяжело. Вот эти все приёмы, гости, подготовка, меня это буквально, ну вот, исчерпывает. Я думаю, или, может быть, она была намного сильнее наполнена, или, может быть, но я не такой тип человека.
Так. Поняла. Так. Поняла. Так. Ну, смотри, то, что ты описываешь, да, то, что ты сравниваешь ся с мамой, это нормально. Но помни, да, что ты- это отдельная личность, твоя мама- это тоже отдельная личность. Всё, что происходило в твоей, в жизни твоей мамы, это её жизнь. Всё, что происходит в твоей жизни, это твоя жизнь. И главное помнить, да, в первую очередь, это твоя семья, которая именно твоя, твои дети, твой супруг, это твоя семья, да. В пер ты молодец, что ты заботишься о ней, то, что ты чувствуешь, что, а, твоя забота, она приносит плоды, там, водишь на кружки, занимаешься своими детьми. А вот то, что ты описываешь, что твоя мама, там, много гостей, а, с а, в целом разное, в вы жи живете в разное время. Тогда это было принято. Сейчас это не так распространено. И сравнивать себя, а, это не то, что неплохо. Это, наверно, тв ты будешь сравнивать и чувствовать, что вот она молодец, а я нет. Ты тоже молодец, потому что ты, у тебя есть своя семья, ты заботишься о своих детях, ты как родитель хороший. А, в целом, если ты звонишь уже родственникам, это тоже хороший шаг к тому, что ты о них помнишь. Вот если бы ты, например, н а, вообще никак не интересовалась их жизнью, тогда ты могла бы, там, как говорится, там, а, эмоционально себя там как-то подавлять. Но это в твой выбор, да. То, что вот ты можешь и общаться, но ты ты хороший человек, у тебя вот такое видение к своим родственникам. И сравнивать ся со своей мамой- это, скорее всего, не нужно. Почему? Потому что ты будешь чувствовать, что вот мама сильная, а я нет, ты тоже сильный человек. Главное, помни, да, что твои чувства- это важно, твоя семья- это тоже важна, родственники важны, но в первую очередь это твоя семья. А вот скажи, пожалуйста, а вот есть ли у тебя какие-то способы, так скажем, отдыхать или успокаивать себя, когда становится, вот так скажем, тяжело?
Н-да. М-да. Ну вот принципе, для меня мой момент момент- это ранний момент утром, когда ещё н ещё не все поднялись, дети ещё не поднялись. Я стараюсь, а, м, обычно это летом, м, где-то около час я провожу время на йогу. Сейчас уже это тяжелее, но я хотя бы, м, 15 минут, э, выделяю для себя, чтобы заняться своим телом. Даже 30 минут за моим телом, своя своей кожей, внешним видом. То есть вот именно я. Я ухаживаю, я делаю растяжки. Такое для меня, да, н эмоциональное, м, начать ут утро, э, с заботы о себе, чтобы зарядиться на целый день, вот. Это у меня есть. Иногда иногда, когда у меня выделяется спокойное время, я люблю что-то почитать или просто послушать какую-нибудь, э, полезную полезную лекцию на п видео бань на "Ютубе". Я слушаю и, например, там пью чай.
Так. Поняла. Так. Но вот то, что ты описываешь, это очень хороший, так скажем, способ расслабления, да. Если вдруг ты понимаешь, что ты там что-то у тя не получается, или же ты чувствуешь, что ты там не так много времени, а, кому-то уделяешь, и нужно расслабляться. Как, скажем, тревожная мама, это твоим родите твоим детям нужна спокойная, веселая, как скажем, эмоционально устойчивые родители, да, наполненная родитель, да, наполненная мама, да. И вот то, что у тебя есть способы расслабиться, это очень хорошо. И вот скажи, пожалуйста, а вот какую вину ты чувствуешь? Вот ты говоришь, вот, так скажем, а, то, что вот ты чувствуешь вину, что вот ты всем родственникам не уделяешь. А вот как в в твоем идеальном мире ты бы хо хотела бы уделять им время?
Мгм. И наполненная, да, наполнен, да. Ну, думаю, это больше вот н вот действительно, это такая вот такая с сила, видимо, су су сила духа, когда ты умеешь, э, выделяешь время на разговоры с ними иногда, вот даже, м, минимально послать какое-то сообщение: "Как вы?" А, м, ну, иногда посылать какую-то сумму денег, то есть именно те родственники, кто пожилые пожилые, но сейчас это очень сложно, потому что живем в разных странах и в определённые страны нельзя нельзя уже посылать, а, финансы, какие-то деньги. И, м, ну, то есть, вот в таком мере помогать по возможности или хотя бы просто поговорить. А у меня иногда вот вот дейст иногда даже и нету желания.
Так. Поняла. Так. Поняла. Но в целом то, что ты описываешь, это нормально. Ты человек, ты живой человек, да, у тебя есть свои чувства. И если вот ты в какой-то момент не хочешь с кем-то разговаривать, это нормально. Лучше не не нужно это делать через силу. Знаешь, я бы тебе вот посоветовала, да, попробовать так такие, скажем, м, методы, да, например, вот когда какие-то наступают праздники, составь список людей вот. Это же несложно, например, отправить, э, общее какое-то, знаешь, э, придумать какое-то стихотворение или же поздравление для вот скоро Новый год, да? Составь те список тех людей, да, вот, которых бы ты хотела поздравить это с Новым годом. Написать там 5-6 строк от себя, что действительно подходит всем: и взрослым, и там, и пожилым, и там тетям, и дядям, и своим родственникам, и друзьям. И, э, напиши список, можешь это сделать в заметках в телефоне, и, а, чтобы отправить это с с с напоминанием о том, что вот: "Поздравляю вас с Новым годом!" Таким образом, ты уже показываешь, что тебе они не безразличны, что ты вот их поздравляешь с Новым годом. Или же поставь, е по если это не праздники, да, там, например, январь-февраль, попробуй там раз в неделю созваниваться с 1 из тех родственников, которого бы ты хотела. Но никогда не нужно это делать через силу. То есть, если ты будешь эмоционально наполнена, да, тогда ты будешь отдыхать, когда ты будешь понимать, да, вот что у тя есть полный сосуд твоей энергии, да, то тогда ты сможешь, а, так скажем, дарить свою энергию вот тем же пожилым родственникам, позвонить, узнать, как дела, выделить там 5-10 минут в течение 1 недели, там, созваниваться, а, с определёнными родственниками. Вот как ты думаешь, поможет тебе такое?
М-да. Мгм. М-да. Мгм. М, вот это ко ну, это такая такая п приемлемая, приемлемая, приемлемая вещь, а. Вы выделить а 15 минут в неделю на одного вот какого-то человека. Иногда даже позвонить своей маме. То есть моя мама, она живет, э, она живет далеко, в другой стране. То есть вот да, иногда вот 15 минут позвонить- это уже мне мне легче. Ну и конечно же, <chuckles> я я уж привыкла от своей мамы. Она она рассказывает, она может рассказывать, ну, в все автобиографии, события в жизни родственников. Иногда меня это тоже, да, так вот: "Как можно всё это помнить? К как можно всем этим интересоваться?" Ну вот ей интересно, а мне как-то вот я отдаляюсь от этого.
Так. Так. Так. Я понимаю. А можешь, знаешь, воспринимать это так, как будто бы она вот передаёт свои знания тебе вот. Раньше из поколения в поколение передавали знания. Вот таким образом ты можешь воспринимать то, что рассказывает твоя мама, воспринимать это как передача истории своим детям. Можешь попробовать с этой стороны посмотреть на то, что, да, твоя мама передает именно тебе такие знания, чтоб ты в сл дальнейшем могла рассказать, что: "Вот у меня бабушка вот этим работала там, а вот прабабушка вот этим". Чтобы в дальнейшем это было как передавание истории из поколения в поколение.
Мгм. М, да, действительно. Мгм. Ну, действительно так, да, она старается, чтобы мы ну, видимо, она знает, что в в надо такие вещи, это такие вещи запоминать, потом передаётся. Ну что ж, конечно, спасибо тебе большое, что ты меня выслушала, дала свои советы, я поговорила, меня немножко облегчило, вот это вылила то, что у меня накопилось в течение, ну, думаю, нет, уже нескольких лет. И спасибо тебе большое за твою помощь.
Так. Спасибо тебе, что вот поделилась тем, что вот у тебя накопилось. Ты преодолела большую внутреннюю работу просто тем, что позволила себе выговориться. Надеюсь, разговор помог тебе почувствовать хотя бы немного облегчения. Если у тебя есть остались какие-то вопросы или захочешь продолжить, я всегда рядом.